Ya ya ya, ya betul juga ya, jadi apa ya, kayak kasih tips-tips yang singkat, tapi yang benar-benar dibutuhin oleh pemula gitu ya.
Betul, itu. Jadi kalau menurut aku, Kakak kalau memang dari 1-10 gitu, tadi dari fotografi tadi kayaknya 8,5 itu kan sebenarnya, udah pengen banget ya. Tapi mungkin kehalang karena takut nggak ada waktu, takut tidak bisa menyeimbangkan rutinitas di rumah sama kerja part time. Tapi, menurut aku gak ada salahnya sih Kak, dicoba. Karena memang 1, tadi udah kepengen banget. 2, memang Kakak passionate banget. Jadi, ya menurut aku ka menurut aku sih kalau waktu, bisa lah diada-adain. Dan sekolah, aku yakin juga, eee, banyak sih sekolah yang part time. gitu ya Kak.
Mhm. Heeh. <laughs> Mhm. Iya. Betul. Iya. Mmm. Iya.